Alam mo, meron akong naka-set na ano, na travel n next year. S so, ngayon pa lang, pinag-iisipan ko na 'yong pag ano, pagba-budget para sa gastusin. Kasi, sa totoo lang talagang, siyempre 'pag magbabyahe ka, noon nakapagbiya ba ba biyahe din ako. Siyempre, mura pa 'yong bilihin no'n, kumbaga, kaya, eh, hindi pa ako masyado masyadong nagwo-worry. Pero ngayon, mataas na 'yong bilihin tapos hindi naman siya, sa ibang bansa siya, so medyo, kumbaga, mas mas lalong malaki 'yong ano, budget na kailangan. Eh, paano kaya kapag medyo limitado 'yong budget ko?
Okay. Mm. 'Pag limitado talaga 'yong o, si 'Pag limitado 'yong budget talaga, 'no, mahalagang mas ma-plan mo 'yong, ah, pup ah, 'yong magiging schedule mo. Eh, matanong ko lang, saan ba 'yong biyahe mo?
As Mm. Mm. Ang naka-schedule kasi, 'yong anak ko kasi bumili ng ano, eh, ng ticket, sa Taiwan. 'Yon, oo, So, ma
Hmm, okay. Ta at magkano 'yong expected na bu ano ninyo, budget ninyo, per kabuoan ba 'to o per tao?
Ako sa Per tao siguro. Sa akin ang gusto ko talaga at least makaano ako makapagdala ako mga 50,000 gano'n. Sabi ko para kumbaga, ah, ay wala naman akong balak mag-shopping kasi pagbiyahe hindi na ako mahilig sa shopping-shopping. Gusto ko lang ma-enjoy talaga yung mga, mga sights, tapos yung pagkain gusto kong matikman yung mga pagkain nila para kumbaga maramdaman ko yung tsu culture nung lugar na pinupuntahan ko na, ah, iba kaysa sa meron tayo gano'n.
Mm. Mm. Mm, ay ibig sabihin mas gusto mo bang mag-relax o mag-explore dun sa Taiwan?
Mag mag-explore talaga kasi yung pag-re ah, pag pag gabi naman puwede naman akong magpahinga na, eh. Pero sa araw gusto ko nga i-take advantage na mag-explore talaga gusto kong puntahan yung mga temple gano'n, yung mga sina-suggest nung mga kakilala ko na magandang puntahan, 'yon.
Hmm, oo nga 'no mainam din 'yon 'no at least pa, eh, kahit papaano meron ka ng idea, 'yon sa mga, ah, gusto mong gawin doon. Eh, confirm ko ulit 'no, may mga may specific na petsa na ba o magiging flexible pa 'no, within this year or within next year?
Mm. Ah, kasi ang si-net ng anak ko, eh, August, eh, sabi ko sa kanya, hindi ba pagdating ng July, eh, ayan pang medyo nakaka-stress sa akin, pagdating ng July, eh, baka maging ano na, magkaroon na na ng require na ng visa yung Taiwan. Sabi, "Ba't hindi mo na lang ginawang May or June para safe tayo, na hindi tayo kailangang mag-require ng visa?" Pero sabi naman nung kakilala ko, ah, ganyan naman talaga yung Taiwan, so, ah, baka pagdating ng July, eh, open na naman nila, maging visa-free na naman, kasi maganda naman daw yung relasyon natin sa Taiwan, so 'yun. Kaya lang mahirap din mag-take ng risk, 'di ba? So 'yun pa ang iniisip ko, kailangang budget-an ko pa, kung kailangan ng ano, ng visa papunta do'n, mm.
Oo. Oo. Dun sa Mm, so pero ano naman, withdrawal magiging withdrawable naman yung visa mo, eh, so mas mainam siguro na mas maaga para for assurance, 'no, mas maaga makakakuha or makapag-plan na rin kayo in case na magkakaroon ng visa sa Taiwan. So, sa mga nabanggit n'yo naman, mukha namang kahit papaano may plan na kayo 'no, pero mas mahalaga na i-prioritize n'yo pa rin yung pinaka-specific na plan na gagawin ninyo, eh, may ita may ei may itinerary na ba kayo?
Mm. Oo. Mm. Mm. Wala pa naman, mang mga sinuggest lang na puntahan, kasi ang ano namin, baka dun lang naman, within Taipei lang naman ang ano, iikutin namin, so 'yun lang. Ah, sa akin talaga ang nilu-look forward ko talaga, gusto ko talagang matikman yung food nila, kasi meron ako favourite dito na restaurant, dati, yung Ersao. Tapos meron silang, ah, noodles na merong milk, wala wala nakikitang restaurant na ganun ngayon, kaya nami-miss ko yung ano na 'yon, yung noodles na 'yon, na may milk, sarap siya.
Sa Umuwi so so parang meron ka palang cravings na gusto mong, ah, ma ma-satisfy oo, oo, ma-fulfill sa pag-ano mo, sa pagpunta mo sa may Taiwan, 'no. So, um, sa kabila nun 'no, kapag ano kapag, ah, may budget kasi kayo, mas mainam din na super, ah, planned ninyo yung mga bagay na pupuntahan n'yo. Kasi ayaw n'yo namang mag-ano, 'di ba, over budget, 'no, gusto n'yong ma-maximize, kaya mas mainam siguro kung, ah, may kakilala ba kayo doon? Or may safe okey, so
<chuckles> Ma-fulfill. <chuckles> Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Wala naman, pero may mga kakilala kami na nanggaling na do'n.
Mm, so mas mainam siguro kung ano, magkakaroon kayo ng, ah, travel and tours 'no? Kasi at least planned na at alam niyong expected na gagastosin ninyo sa mga pupuntahanin yung mga lugar. At the same time hindi rin kayo mahihirapan sa commuting, sa 'pag ano sa mga, ah, sa mga site 'no na puwede niyong puntahan, kasi may pagkakataon yung mga itineraries na 'yan, nag-ooffer din sila ng mga discounts sa mga entrance, 'di ba? Oo, so mm, minsan, ano minsan, ah, tawag dito? Minsan ay, bibigyan nila kayo ng mga package deals na mas mura siya compare kung pupunta kayo dun at magwa-walk-in kayo, 'tsaka siyempre yung oras, 'di ba? So, hindi lang pera yung ora ay yung bina-budget ninyo pati oras din naba-budget din ninyo, 'di ba? So, mas mainam din kasi less pila na kayo, less punta na kayo sa mga bagay-bagay at may transpo na kayo. At may isasama ba kayong bata?
Mm. Hmm. Mm. Ay, oo, maganda ngang ideya 'yan ano? Mm. Mm. Mm. Oh. Oras. Tama, totoo. Mm. Wala naman ito lang yung mga anak ko mga ano na 'to, eh, mga adult na may mga work na rin kasi, so 'yon. Talagang mag-e-enjoy na nung biye nung maliliit pa kasi 'yan kapag travel kami, so ang hirap i-enjoy. Siyempre mga bata pa, eh, ngayon sila na'y matatanda sila nung bahalang mag-guide sa akin, <chuckles> baliktad na.
Ah, sila na. So, ayun pero 'pag kayo-kayo medyo matatanda naman na ano may mga edad na, mas ano naman mas controlled niyo naman yung magiging pera ninyo 'di ba? So, mainam din na oo mainam din na kahit papaano wala kayong masyadong iisipin 'no, na magta-tantrums, may papabili out of nowhere, 'di ba? At mm, at matanong ko lang din may mga ah, kayo-kayo nag-usap-usap na ba regarding sa mga pocket money na dadalhin ninyo?
Mm. Hmm. Oo, totoo. Mm. Totoo, totoo. Mm. Oo si sila naman may kanya-kanya namang credit card diyan. So, kumbaga, ah, parang hindi ko naman pinoproblema na halimbawang ma ma-short kami dun yung inaano ko lang gusto ko meron din akong sariling pera kasi ayoko namang maging burden ng ano, sa pagba-biyahe talaga. So 'yon, 'yon yung gusto kong magkaroon talaga ng specific budget para sa biyahe na 'yon.
Ah, mainam din yun 'no, kasi siyempre ano para kahit anytime na may gusto kang bilhin, may sarili ka ding ilalabas 'no? 'Tsaka in case na ma-short ng budget, meron ka pa ring extra 'no, kasi kailangan talaga bagamat budgeted yung ano ninyo yung travel ninyo mahalaga din yung meron kayong emergency fund kasi siyempre sa ibang bansa kayo pupunta. Mahirap na ma-short kayo ng pera anytime pwedeng magkaroon ng problema 'di ba? Kasi hindi naman oo hindi naman alam, so yun 'no, maliban doon, ah, siguro mag-research na rin din kayo 'no? Nakapag nakapag-start na ba kayo mag-research ng mga locations, ng mga alternative na pwedeng puntahan at gawin dun 'no?
Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm, totoo yan. Mm. Oo, sa a alam mo sa TikTok malaking tulong dun kasi 'pag, ah, ma makikita mo yung mga video ng mga nagta-travel, yun minsan nagjo-jot-down ako, o eto parang maganda raw puntahan o dito maganda raw kainan. So, yun may ma may may maisusulat na ako, kahit papaano, yung mga anak ko ganun din.
Hmm. Mainam yun, ah, so pwede nyong i-push niyo pa rin yun 'no, para kahit papaano, eh, ah, may eks may inaasahan na kayo 'no, na pagpunta dun, aba, tungkol naman sa mga damit 'no, balak niyo bang ano bumili ng mga damit dun at mag shopping, mga gano'n?
Mm. Mm. Sa ako hindi naman kasi ako ma-shopping 'pag nagbibiyahe. Eh, depende 'to dun sa mga anak ko siguro kasi siyempre iba naman ang generation nyan lalo na't 'tong anak kong babae. So, bahala sila kung anong, ano nila kung anong gusto nilang gawin sa, ah, pagdating dun. Basta ako ang ano ko talaga ayan yung, pagtingin ng sites at tsaka kumain yun talaga yung ano ko, gusto kong gawin 'pag nagbabyahe. Yun.
Ayun na lang din hanapin nyo na lang din yung mga budget-friendly na pagkain 'no, yung mga ah, yung mga Michelin Stars kasi 'di ba, may mga Michelin Stars dun na mura lang din yung mga ino-offer. So, ma-try yung pilahan din yun 'no, at puntahan kasi o ah, ano pwedeng nating masabi na once in a life opportunity yung pagkain sa mga ganung mga restaurant. So kasi nabanggit mo na ayun yung mga gusto mo. Tapos pwede rin kayong ano, ah, maghanap pa ng mga budget-friendly na mga tirahan or mga promos baka makakita kayo ng mga promo codes na pwede ninyong gamitin. 'Tsaka may ano ba may magiging leader ba kayo sa gagawin ninyong, ah, pagta-travel?
Mm. Mm. Oo. Tama. Mm. Mm. Wala nga eh, pero, 'baga ah kasi itong bunso ko parang nag-ta-try na rin siya mag-solo travel <inhales> pero ang ano niya ngayon February, Singapore muna <inhales> so medyo malakas naman ang loob ng 'tong mga anak ko so ayan, kami-kami na lang siguro, pag kasi kapag medyo, pag travel and tours medyo siyempre obligado ka kung saan sila pupunta samantalang 'pag kumwari DIY na lang kami ah napaplano namin kung ano talaga yung gusto naming puntahan kung saan kami pwedeng kumain, medyo mas ah cheaper pa siya 'di ba?
Mhm. Mm. Oo. Mm. Mm, sa ano kung ayaw ninyong may mga magli-lead sa inyo kasi pas parang ano mas gusto niyong flexible kayo pwede naman kin ko pwede kayong kumuha ng mga travel and tours ng ino-offer nila ay car, yung car transports oo saka yung mga ano yung mga promos na merong halimbawa pupunta kayo sa Taipei 101 so pag pumunta kayo doon automatic meron na kayong ticket tapos meron kayong ano dun may meron kayong lugar na sunod-sunod na pwede 'nyo ng puntahan na without hassle, so pero individual pa rin kayo kayo pa rin yun hindi niyo kailangan sumama sumama sa mga grupo at makipag ah socialize pa sa ibang tao 'no siguro for ano for tawag dito for convenience pwede kayong mag rent ng ganon kasi kahit pa-paano sa mga panahon ng ah, mm yes sa for sa mga panahon kasi ng Agosto medyo peak season din nila doon so baka mahirapan din kayong maghanap ng ano ng ah commute no though mainam kung makakapag-commute kayo kasi meron kayong local experience 'di ba? 'To try niyo rin 'no.
Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Ay, okey. Mm. Mm. Oo. Hmm, mm meron palang ganun dun? Hmm. Ay, ganun ba? Oo, ano anong, anong tawag 'nun?
Ah, DIY 'no ng mga car rentals. Parang ano, naka-promo na yun, oo. Parang al
Ah, okey. Oo. May sa mga ano ba, sa mga hotel, meron sila? May mga available na gano'n?
Sa mga hotel, may mga ano sila, may mga partner sila, oo ma oo, may mga partner contact sila. Siguro kapag ano, mag-di-DIY lang kayo, pwedeng tanong niyo rin sa hotel na pag-i-stayan ninyo kung may available ba sila na mga, ah, na mga groups 'no na, na nagpapa-rent 'no ng mga kotse para dalhin sila sa iba't ibang mga destination. At yung mga kotse na yun, meron din sariling destination na pupuntahan. So, parang sila, alam na nila kung, "Oh, ito po pupuntahan nating itinerary mas madali." Pero kotse lang kayo sasakay. Maghihintayan lang, mga gano'n.
Oh, contact, oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Ayun. Oo. Mm. Ayun, mas maganda. Tingin ko mas okey yun. Naku mara sa maraming salamat sa suggestion mo. Talagang susubukan ko yun tsaka sasabihin ko sa mga anak ko para mas convenient, para hindi na kami nag-aantay-antay ng sasakyan. Ah, maraming salamat talaga ha. Talagang nakakagaan ng ko konti para sa stress na pagbibiyahe ulit. Maraming salamat at magandang araw.
Yun. Maraming salamat din at alam mo, good luck 'no at sana mag-enjoy ah, ma-enjoy ninyo sobra yung pagpunta ninyo 'no. Ah, medyo mahaba-haba pa yung taon so kayang kaya pa yang mag-ipon para sa extra budget.
Hmm. Mm. Oo, sana. Mm. Oo. Salamat at paalam.